آه لأ إحنا بناكلها إحنا بنحب ال الحاجات الtradition يعني، نفس زي ما ترعرعنا عليها اللي هو آه العيش، العيش هو آه، آه ودن قطَّة كده وعيش متأمّر مش متح مش مش بُصّي في فرق من إن أنا أسخّن عيش، وإن أنا أأمّر العيش.
آه. زي العيش لازم، لازم ودن قطَّة و إمم. آه، حلوة دي. طبعًا، طبعًا.
أيوه بس العيش بقى يكون متأمّر تأميرة حلوة كده، وواخد ال الحتّة ال الطبقة السودة دي. <laughs>
آه. آه لازم، لازم لأي حاجة مش صحيّة <laughs> هناكلها.
بالضبط.
طب قولي لي هل هل والدتِك بس اللي كانت بتعملها، والّا بعد كده أنتِ كمان اتعلمتيها وبقيتي بتعمليها برضه؟
بالضبط. آآ، آه إن إحنا توارثناها يعني جدتي جدتي آآ كانت صراحة بتعملها بطريقة، أنتِ عارفة برضه آآ يعني الجدود ليهم أكل كده الأكل بتاعهم حتى لو
آه طبعًا. اهم. آه. أهم حاجة الطشّة.
آه طبعًا يا سلام! يا سلام! طشّة ملوخيّة والشهقة وأي نعم ما بافهمش موضوع الشهقة ده بجد يعني مصدره إيه يعني. <laughs> بس توارثناها يعني، هي ماما أخدتها من تيتا، وأنا أخدتها من ماما، آآ دلوقتي لما بنكون عايزين نعمل ملوخيّة في البيت ما حدش بيعملها غيري، يعني يالّا بقى اتفضلي أنتِ اللي هتعملي لنا الملوخيّة، الملوخيّة بتاعتي
آه. اهم. آه. اهم. آه. آه. يعني خلاص بقوا بيعتمدوا عليكِ بقت ملوخيتِك هي الtraditional اللي هناكُلها.

أنا أنا حاسة إن أنا كده عارفة الموضوع ده رايح على فين، <laughs> ياه.
إيه؟ <laughs> ف ففي يوم حَر آآ بابايا كان راجع من الشغل حران حَر <giggles> فداخل بقى عارفة أنتِ الأبهات بقى يدخلوا هُم على التلاجة على طول. د دخل على التلاجة و وأنا كنت حاطة الإزازة مع الأزايز كمان اللي بتاعة العصير يعني قمة الغباء ما أعرفش والله. <laughs>
<chuckles> حرام والدِك. <laughs> آه. طبعًا. يعني يعني الرجل داخل يعني ع الجو حَر ليه، وعايز يخُش كده إيه يشرب له حاجة ساقعة كده تروّق
يشرب حاجة ساقعة، آه، بس وقد كان الكارثة بقى جاية في الطريق إنه فتح التلاجة شاف الإزازة مشبرة فراح فاتح يا عيني والله صِعِب عليَّ <chuckles> فتح وشِرِب
<chuckles> شِرِب مَيَّة <chuckles> يا ربي. <chuckles> صِعِب عل صِعِب عليَّ أنا كمان دلوقتي. <laughs>
هو عارفة أنتِ مش شِرِب بُق بقى وخ لأ عارفة أنتِ لمّا الواحد يكون عطشان فب آه بيبلبع حرفيًا المَيَّة؟ هو أنا فجأة لقيت وشه بقى مِزرِق على مِحمِرعلى بابا. <laughs>
يبلبع. آه. يا حرام. <chuckles> أنت بتشرب ميريندا والّا بتشرب إيه؟ <chuckles>
ف هو طبعًا هو ما كنش فاهم هو إيه ده هو إز إيه إيه اللي حصل؟ وطبعًا ح يعني حد يت آه والله العظيم كان يوم يعني طبعًا الموقِف ده أنا بعد اللي حصل أنا استخبيت في الأوضة شوية آآ <laughs> لغ لغاية لمّا الأمور تهدى.
إيه ال البايظة دي؟ دي بقالها سنة عندكم والّا إيه؟ <laughs> كويس، كويس إنه ما رماكيش برّه البيت بصراحة <laughs> عقاب. <laughs>
الصراحة آه كتّر خيره ياعيني. <laughs> بس فدي كانت ذكرى يعني.
واو! ما أنا أنا متخيلة بصراحة يعني لو حد تاني كان مكان والدِك كان ممكن يتصرف إزاي.
الحمد لله إن هي جات في بابا يعني.
<chuckles> آه، آه، ط طب و طب وهل يعني هل أنتِ بعدها بقى بطلتِ تحطي أصلًا ال المَيَّة دي في الازايز دي والّا برضه كمّلتِ؟
آآ لأ طبعًا ما حصلش أي حاجة من الكلام ده. <chuckles>
ما حصلش، اشتريتيها تاني طيب؟ <chuckles>
أنا قعدت الصراحة آه اشتريتها تاني عادي جدًا بس ما عملتش بقى نفس الحركة ال الجنان دي يعني لأ يعني قررت إن أنا أحطها بقى في حاجة يعني باينة إن هي يا جماعة دي مش عصير، ده مش عصير. آه، بس طبعًا
إمم. آه اكتبِ عليها <laughs> طب ووالدِك و يعني ريأكشنه كان عامل إزاي برضه؟
تصدق ريأكشنه وقتها طبعًا لأ كان هو كان عايز يضحك على إن هو حد يا جماعة يطفي لي الناراللي جوايا يعني آآ ال المَيَّة كانت حراقة وهو ما كانش عارف يقول إيه، هو أنا استخبيت أنا ما شُفتش الreaction أنا استخبيت.
آه. <chuckles> وِلعة. <chuckles> أنتِ ش <chuckles> أنا هاخلع من المكان ده. <chuckles>
أنا ما ليش دعوة. <laughs>

موضوع السكر اللي في الملوخية، هيبقى طعمها عامل إزاي؟
أ هو الصراحة لأ والله حلوة جدًا، حلوة أوي، يعني بالعكس أنا ما لقيتش الصراحة حد بيقول لي أو حد بيطبِّل لي يعني، لأ أنا لقيت إن كلّه بيقول: "الله! لأ إحنا عايزين ناكلها تاني." يعني آه لأ ما ما أعرَفش بقي
اهم. فمسكرة. <chuckles> آه. آه، واو! يعني الناس أصلًا بتدوقها وتقول لِك إحنا عايزين نرجَع اعزمونا تاني عَندكم عشان ناكل ملوخية.
آه بجد، أنا العيلة معروفة معروفة في العيلة يع أنا بتاعة الملوخية. يعني أي حد عايز ملوخية أنا اللي بيجيبوني. <chuckles>
اهم. آه. <chuckles> واو! بيبقى بيسمّوكِ بتاعة الملوخية.
ف ف آه بس. بالضبط، هو أنا ده اللقب يعني <laughs>
واو! واو بجد! طَب و وأكلة تاني مثلًا مشهورة عَندكم في رمضان أو في الأعياد؟
آآ ب بُصّي أنا ممك أأ، هو في أكلات كتير طبعًا آآ بس ممكن أحكي لِك تاني على موضوع ميّة الطرشي دي لأن حصَل م يعني حصَل ذكرى وفي ذكر
أكيد. <laughs> أنا ملاحظة إن أنتِ بترجَعي لمَيّة الطرشي على طول واضح إن أنتِ ش شكلِك نِفسِك في بوقّين
أها، لا، لأ <chuckles> صدّقيني عايزة أشرَبها دلوقتي. <chuckles>
<laughs> آه احكي لي طيّب.
بُصّي، في مَوقِف أخير هاحكيه لِك آآ هو برضه بسبب إن أنا طبعًا باقول لِك أنا كنت باجيب بقى تضاعَفت الموضوع، الموضوع تطوّر معايا بدل لتر 2 3 4 5.
آه بقي خرَج تحت السيطرة يعني جميل. <chuckles>
ده أها، آه، لا، لأ تمامًا، فطبعًا كُتر ما أنا كنت عمّالة أشرَب مَيّة، مَيّة، مَيّة، مَيّة مع إ إ تراكمات بقى. آه، لأ دي مَيّة وشطّة، آه شطّة وخل، آآ في يوم من الأيام صحيت الصبح لقيت جنبي بيتقطّع، حرفيًا بيتقطّع.
أ هي مش مَيّة بس <chuckles> هي خلّينا نق إن هي مش ميّة بس. أها. أكيد، الكِلَى بتصوّت <chuckles> بتقول لِك حرام.
حصَل، براڨو عليكِ براڨو عليكِ، الكِلَى جالي التهاب في الكِلَى. <chuckles>

آه طبعًا، بُصّي هاقول لِك، آمم والله هو عمومًا الأكل كلّه ليه ذكريات معايا يعني من زمان
وأكيد، أكيد.
آآ بس زمان كان عندنا طَقس كده، أو هو مازال يعني لغاية دلوقتي، إن إحنا لمّا نتغدى آآ لمّا يكون في غدا لازم، لازم، لازم، يا إمّا يكون في سلطة
اهم. آه. آه.
وفي حالة إن إحنا يعني ما عندناش سلطة، نعمل طبق طُرشي مَتين
اهم. Wow.
آآ على ال السفرة آه، يعني لو دُور
ده دي الس السفرة المصرية بقى.
آه طبعًا، طبعًا، يعني والسفرة ما تحلاش غير الطُرشي أو السلطة ما ينفعش. <laughs>
الله! <laughs> أيوه طبعًا لازم الحوادق. <chuckles>
آه طبعًا، بس فأنا زي ما تقولي كده اتعَوِدت إن أنا يعني، اتعَوِدت على الحوادق من صُغري م يعني اتعَوِدت إن أنا لازم يكون في حاجة حادقة مع الأكل، عشان اعرف ابلع، ما باعرفش آكلها كده.
إمم، اهم. آه، إمم. آه أصلًا، يعني أنتِ ما بتاكليش غير وأنتِ جنبِك حوادق.
أصلًا. ده لازم، يعني بجد، ده لغاية دلوق ده لغاية دلوقتي، يعني أنا لازم السلطة دي موجودة معايا م ع على طول، هي حاجة صحّية وفي نفْس الوقت
لازم، إمم، إمم. آه بس السلطة دي الس بالضبط كنت لسّه هاقول لِك السلطة دي حاجة صحّية.
هي حلوة، بس يعني، ما أعرفش بقى، بُصّي أنا م بازوّد الملح شوية ممكن، فطبعًا الملح الك
آه. أوكي، <laughs> فهمت. <laughs>
باحط شَطة، فالموضوع بيقلب بدل بيقلب حاجة تانية. <laughs>
تمام، تمام جدًا، <chuckles> بدل سلطة حامية يعني، قصدي بدل سب سلطة صحّية بقِد سلطة <laughs>
آه تجبلنا تلبُك معوي بالضبط، <laughs> بالضبط ف إمم.
من اللي مش صحّية. <laughs> أوكي. طب احكي لي آآ، أ الحوادق دي واضح إن أنتِ يعني عندِك موقف معيّن عايز تحكيه فيها.
آه الصراحة بُصّي هاقول لِك، أنا طبعًا زي ما باقول لِك كده أنا باحب الحوادق أوي، والعيلة عندنا الأسرة كلّها أساسًا بتحب الحوادق جدًا، ف آه تقريبًا هي وراثة مش عارفة، <chuckles> المهم إيه، لمّا كبِرت شوية بقى يعني، يعني قولي مثلًا كده عندي 15 سنة والّا حاجة، فبقيت إيه آآ، لو تعرفي أنتِ أ أكيد تعرفي مَيّة الطُرشي بيكون فيها مَيّة، آآ sorry يعني الطُرشي بيكون فيه مَيّة، فأنا دوقت في م آه المَيّة بقى دي بتكون فيها مثلًا آآ خل، توم، شَطة، فبيكون طعمها خطير، بيكون طعمها حلو أوي، خطير، خطير. <chuckles> ياه! ريقي جِرِي. <laughs>
آه. آه Genetics بقى. <chuckles> <laughs> آه. آه، آه، مَيّة حادقة، اهم. اهم، آه. خطير، <chuckles> جميل، <chuckles> مش كلّ الناس مش كلّ مش كلّ الناس ممكن إن هي تقول على مَيّة الطُرشي طعمها خطير، بس واضح إن أنتِ أتأثّرتِ أوي بيها. <laughs>
بجد! <chuckles>